Um, actually yun yung parang ano din 'no, ah, buti nabanggit mo yung term na nalilimita. Kasi once nanood ka ng, ah, specific na genre'ng yun, ang ire-recommend ng algorithm sa'yo is yung mga similar din dun, 'no. Hindi siya lalayo. Halimbawa, nanood ka ng mga Disney, hindi ka irerekomendan ng mga horror, 'di ba? Kasi ang layo nun, eh. So, yun yung parang limitations siguro ng algorithm. Pero alam mo ba, nagkaroon din naman ng, ah, yung streaming platforms, meron naman niyang feature na, what's new, ewan ko kung napansin mo rin yun, 'no? Lalabas yung mga bagong series or movies na available na sa streaming platform, ngayong buwan halimbawa, kahit anong genre, horror man, action, family, ipapakita nila. So kumbaga, ah, equal naman yung promotions, 'no. Equally nilang ipo-promote.
Mm. Yun nalang, 'no? Oo. Aha. Hmm. Bibigyan ka na. Mm. Dun na papasok yung ano, recommendations na iba sa lagi mong pinapanood.
Mm. Oo, mismo, ganun.
At yun ba kapag klinick mo na, di ba, yung what's new, may tinignan kang isa, nagustuhan mo man o hindi, dun na ba papasok yung bagong algorithm?
Mm. Hmm.